Aslında şöyle, birazcık, eee, gün içinde, işte, iş yoğunluğuna ya da, eee, enerjimi nasıl kullandığıma göre değişiyor. Çünkü, işte, hobiyi yapabilmek için de <chuckles> belli bir enerjinin, motivasyonun kalmış olması gerekiyor. Eee, yorgunluğuma göre değişiyor diyebilirim ya buna.
Hımm. Hıı. Anladım. Anladım. E, peki biraz günlük rutininden, günlük p programından bahsedebilir misin? Örnekler verebilir misin?
Tabii, şimdi, hâliyle, işte, iş için t eee, muhtemelen, işte, sabah kalkıyorum. Sabah kalktıktan sonra, işte, kızımı uyandırmaya çalışıyorum. O da çünkü biraz zaman alıyor. Sonrasında, eee, onu, işte, okul hazırlığı için yardımcı olurken, işte, eşim, o onun kahvaltısını hazırlarken ben de, işte, onun giyinmesine vs. yardımcı oluyorum. Sonra beraber evden çıkıyoruz. Eee, onu okul okuluna bırakıp sonra ben işe geçiyorum. Eee, özellikle pazartesi ve salı günleri çok yoğun oluyor çünkü hafta başlangıcı, hazırlıkları, toplantıları. Eee, d o yüzden daha çok çarşambadan sonra hobi için vakit ayırabilirim, av ayırabiliyorum diyebilirim. Hı hı.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hımm, çok güzel. Evet. Hı hı. A! Hı hı. Evet. Anladım. Peki hafta sonu da böyle mi? Hafta sonu da hobini yapıyor musun yoksa?
Eee, hafta sonuyla aileyle birlikte yapmış olduğumuz hobiler var. Eee Şöyle, eğer bütçemiz yetiyorsa ki buna da genelde ayırmaya çalışıyoruz, eee, ailecek yapmış olduğumuz seyahatler çok hoşumuza gidiyor. Eee, hava durumunu takip ediyoruz. Eee, havanın elverişliliğine göre, işte, etrafımızda görmediğimiz, emm, bizim ilgimizi çekebilecek yerlerin rotasını oluşturmaya çalışıyoruz. Eee En son, yanlış hatırlamıyorsam, İtalya'ya İtalya'nın en kuzeyinde Trieste diye bir şehir var. Bizim kaldığımız yere bir 4-5 saat uzaklıkta. İşte, sabah erkenden kalktığınız vakit, işte, saat 6-7 gibi, o öğlen öğlenden önce, eee, orada oluyorsunuz. Biz genelde öyle şeyleri tercih ediyoruz. Hani, öğlenden önce, eee, varacağımız yerlere bakmaya çalışıyoruz ve kendi aracımızla, arabamızla seyahat etmeyi de çok seviyoruz çünkü, işte, giderken ilginç bir yer görünce zaten hep böyle piknik sepeti gibi kahvaltımız hazır olur. Hemen oranın
Hımm, ne sen neler mesela? Hımm. Hı hı. A! Çok güzel. Hı hı. Hı hı. En son nereye gittiniz? Hı hı, çok güzel bir şehir. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Çok güzel. Önceden hazırlıklı gidiyorsunuz.
anlık tadını çıkarabileceğimiz kahvaltı soframızı hemen kurarız yani oraya. Çünkü katlanabilir masamız ve sandalyelerimiz de var. Eee, gü gurme, eee, seyahatçileriz diyebiliriz yani hobi anlamında. Eee
A, çok hoş! Hıı, ıh. Gerçekten, eee, hobiniz, eee, çok ama çok eğlenceli geliyor kulağa ve bunu ailece yapıyor olmanız da hep beraber eğleniyor olmanız da gerçekten çok güzel. Eee, peki bunun dışında şimdi hafta içine geri döndüğümüz zaman sen, eee, "Çarşambadan sonra hobilerime vakit ayırabiliyorum." dedin. Hobilerin neler?
Öyle. Hı hı.